あの、洋服で気持ちが変わった経験って何かありますか？
はい、あります。
うん、どういう時ですか？
なんか、いくつかい場面があるんですけども、まあ、まず1つ目は、なんかクリスマスの時になんか街に、ふみんなで遊び行こうってなった時に、私サンタクロースのコスチューム着て遊びに行ったんですよね。
はい。 ええ。 うん。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
うん。それでなんかあの、コスプレとかでよく売ってあるような、あの、サンタの、ま、格好をして街に出たんですが、なんかやっぱり、まあ、街もクリスマスみたいなね、こう雰囲気もあるんですけど、やっぱりそれを着て歩いてるといろんな人に何かこう「あ、ええ、サンタがいる！」とかなんか「あ！」みたいななんか、こう、見つけて見つけて嬉しい人みたいな風になったんですよ。なんか、うわかります？あ、見ちゃったみたい、あ、見つけたみたいな、なんか見れてラッキーみたいな。うん、なんかみんながそんとすん、なんかわなんかニコニコ笑って「あ、サンタ！」みたいな感じで言ってくれて。なんかすごい、あの、自分が、うあの、なんか幸福の女神じゃないけど、なんか <laughs>
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 ええええ。 うんうん。あ、ああ、分かります。うんうん。ええ。ええええ。 はい。 うん。 ええ。ええ。 あ、ほんとそうですよね。普通のね、服だったらね、普通ね、ね、誰もそんな声かけないですもんね。ああ。
そう。 そうでしょう？だからなんかね、プレゼントを、あの、袋に入れて、あの、持ってて飴とか配ればよかったと思って。あ、そう。<laughs> ああ、もうなんか
うん。 あ、ほんとですね。<laughs> でもそんなみんな反応するんですね。